Alam mo, mahilig ako sa ano, opera song. Kaya yung isang oo, yung kanta ni Dimash Qudaibergen. Ah, ang kantang yun ay Ave Maria. Pero hindi siya yung parang may words na Ave Maria. Parang alam mo yun, para bang, nag-aano lang siya ng mga vocal, nagvo-vocalization lang siya ng, ah, soprano, ah, na may kombinasyon ng whistle tone. Ganun ang ginagawa niya, oo. Kaya kumbaga para bang nai-inspire ako sa mga gano'ng klaseng music at tapos nakakapag-focus ako kasi nakakalmado talaga yung kaniyang ano, eh, yung yung tono ng boses niya, yung galing pati niya sa pag-awit. Talagang nakakamangha talaga, mm. Kasi hindi mo aakalain sa isang mm, na-inspire ako kasi hindi rin hindi mo aakalain sa isang lalaki na magboboses babae tapos whistle tone, di ba? Mm, ganun siya.
Talaga? Mhm. Hmm. Wow! Hmm. Talaga, nai-inspired ka? Wow! Oo. Oo, grabeng s
Kaya kumbaga nakaka nakaka-inspire siya. Ah, in terms sa akin na mahilig din akong umawit, na <laughs> gusto ko nga subukan pero mahirap, eh. <laughs> Oo, totoo. Mm.
<laughs> Grabeng skills naman 'yon. Kaya mo yun, di ba? Oo, basta paunti-unti. Pero magaling 'yan at nakakakuha ka ng inspirasyon sa iba't ibang style at yun nga, may nakuha ka na namang challenge. I gawi puwedeng gawin mo siyang challenge, 'di ba para sa'yo. Pero dumating ba sa punto, na parang, naging down na down ka at hindi talaga nag-function yung creativity mo? Paano mo ba paano ka ulit nakakabawi sa mga pagkakataong yun nga, parang sobrang stress na, siyempre dadating sa buhay 'yan, di ba? Pero paano mo ka paano ka bumabawi?
O, mm. Mm. Tama. Mm. Mm. Mm.